Alors dis-moi toi comment tu arrives à r à voir que, heu, le message que tu as reçu c'est un faux?
Ben en gros, tu sais, aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même une bonne question, parce qu'on reçoit de plus en plus de messages, de plus en plus, heu, de sollicitations. Et heu, ben, pour moi, il faut toujours genre, heu, commencer à lire le message, heu, tranquillement. Déjà, dès que tu commences à voir qu'il y a des, heu, genre des fautes d'orthographe un peu bizarres et et surtout des comptes mails en urgence ou la peur, heu, ou bien qu'on te promette, heu, de gagner 10000 € tout de suite, juste en appelant un numéro, en envoyant un message, déjà tu vois, ça commence à sentir pas bon.
C'est ça. D'accord. Ouais, ben! Ouais. Ouais. Ouais d'entrée. OK. D'accord. Et heu, et toi, comment tu tu fais si, par exemple, c'est un mail que tu reçois qui a l'air, heu, beau? Là tu me parles de des fautes de des fautes de frappe donc bien évidemment ça ça saute aux yeux, mais si le message il est, heu, il est tout beau tout neuf, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui peut te donner la puce à l'oreille?
Voilà. Oui, comme je t'ai dit, hein, déjà le fait que bon, même si le le message quand même, il est il est, encore une fois, heu, écrit de de bonne manière, ça peut arriver. Mais c'est très, très souvent tu sais, tu vas toujours voir, heu on va partir, par exemple, sur un mail, parce que c'est ça qui fonctionne quand même le plus. Les SMS, heu, c'est un peu étrange de recevoir heu, d'un nu d'un numéro mais parfois tu peux, par exemple heu, tomber sur un de tes, heu sur un message d'un de tes collègues ou de quelqu'un, heu, avec qui tu travailles ou bien une institution que tu connais. Mais cette personne-là, par exemple, elle s'est faite, heu, comment dire? Hacker. Du coup, l'expéditeur il est réel, heu, il est il est il est il est je veux dire, il est bon il est il a c'est pas quelqu'un de, voilà, mais le contenu du message tu sens que ça, genre ça sort de l'ordinaire, tu vois? Genre, heu, voilà, c'est ça, exactement genre, heu, ben tu te dis: «Mais attends pourquoi cette personne m'envoie ça?» et surtout, très souvent ben voilà, tu auras un lien à cliquer, ce sera pas juste un message, auquel tu devras juste répondre, heu: «Salut, oui ça va?» heu, non, non c'est, on va t'envoyer vers un site, un message, heu, télécharger une pièce-jointe, tu vois? Des des trucs de ce genre-là. Déjà là, en général, il faut quand même, avant de faire tout ça, à moins que tu étais déjà mis au courant physiquement, genre tu as vu la personne en réel, elle t'a dit: «Ouais, je vais t'envoyer un mail tout à l'heure avec la pièce jointe», ça c'est normal. Mais en dehors de ça, heu, ben voilà, faut commencer déjà à se f à faire attention à ce que tu vas, heu, toucher.
Ben c'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord, hacker. D'accord. C'est vrai que c'est pas normal. Oui. Ouais. Ouais. D'accord parce que moi, heu, ça m'est déjà arrivé de recevoir un mail on va dire de, heu, des impôts ou même, heu, d de pour la voiture où ça me disait que j'avais une amande à, heu, une amende à payer et franchement si j'avais pas fait attention, heu, heu, je pense que j'aurais cliqué parce que c'était vraiment bien fait. Et, heu, je me suis dit: «Bah tiens je trouve qu'on en a quand même de plus en plus».
Oui, non, c'est vrai, bah, en fait faut q faut qu franchement c'est encore une fois simple, hein. Tu vérifies déjà l'expéditeur, genre en gros tu regardes, heu, tu vois, sur la boîte mail tu vois? De trucs à truc. Donc toi si tu es le le le receveur et dans l'expéditeur tu peux genre, heu, afficher les détails. Et dans les détails en gros, bah, là tu vas voir si c'est, heu, vraiment un truc que tu reçois, heu, régulièrement des sites officiels, ou bien tu vas voir que l'adresse parfois elle est bizarre. Heu, il y a écrit plein de de chiffres et de lettres, heu, tu te dis: «Bon, là déjà il y a un problème», tu vois? Et autre chose s dans les dans ces messages là comme on a vu il y a souvent soit des pièces jointes, soit des des liens. Ces liens là parfois ils sont intégrés, donc par exemple il y a écrit une phrase, il faut cliquer sur la phrase, et ça va t'emmener vers, hem, un une une url. Mais en fait avant de cliquer, tu vas que avec la souris dessus et en gros ça va en bas à gauche en général du navigateur tu vas voir, beh, l'adresse vers laquelle ça renvoie. Et très généralement c'est pas du tout ce qui ressemble au site officiel. Donc, en gros la meilleure des choses à faire imaginons que je sais, bah, pas comme tu m'as dit tu reçois un truc des impôts, bah, tu vas toi-même sans ê être emmené à, toi-même tu vas sur, heu, Google par exemple et tu tapes «site officiel des impôts», tu cliques sur le site officiel des impôts et là tu te connectes, et tu vois si tu as reçu un message ou un truc. Mais si tu suis un lien, en général c'est ce qu'on appelle le phishing où la personne elle va tenter de, bah, tu sais? De d'usurper l'identité d'un site et surtout son but, c'est récupérer ton mot de passe.
D'accord. Ah OK! Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Heu, d'accord. Ouais. OK. Ouais. OK. OK. D'accord. Bah, OK, donc je comprends un petit peu mieux, mais tout à l'heure tu me parlais, heu, de hacker, heu, c'est-à-dire, hacker? Je j'ai pas bien compris.
Alors pardon pour pour le langage, c'est vrai que tu as tu as tu as bien, heu, tu as raison de de poser la question. Bah, hacker en fait c'est, heu, vulgairement parlant, c'est que dès qu'une personne va, heu, subtiliser des informations, bah, de manière, heu, illégitime ou illicite. Donc, heu, par exemple, heu, je sais pas aujourd'hui pour faire l'analogie, tu es chez toi, heu, bah, c'est comme si quelqu'un entrait chez toi alors qu'il a pas les clés. Heu, donc voilà, là il y a un problème, bah, là c'est pareil, c'est comme si quelqu'un est arrivé à rentrer chez toi alors que normalement, heu, bah, il a pas les clés. Et du coup c'est ce qui peut arriver c'est ce que voilà c'est exactement c'est ce qu'il cherche en gros c'est trouver un moyen de prendre tes clés. Et par ce moyen là voilà comme on a vu, bah, il utilise, heu, des des des faux messages, des faux liens, heu, des faux sites mais qui leur appartiennent et c'est comme ça qu'une fois que tu tapes toi tu vas cliquer, bah, «se connecter» ou tu vas appuyer «entrer» et ben, il va rien se passer. Il va rien se passer, mais lui de son côté il va recevoir, heu, une notification sur son serveur qui lui dit: «Ah! Il y a quelqu'un qui vient, heu, de se connecter et de de de d'entrer, heu, les informations», tu vois?
D'accord. OK. OK, je vois mieux là. Mmh. OK. Et là c'est fini. Ouais. OK. En fait il ressort une sorte d'alerte et lui derrière il va, heu, se pas prendre, heu, je du peut-être prendre en main mon téléphone ou un truc comme ça pour aller un peu farfouiller sans que je le vois moi, en fait?
Exactement voilà, tu seras en très très souvent tu seras pas au courant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui bon on a quand même des avantages, c'est que maintenant on essaye d'avoir des systèmes de plus en plus sécurisés, et dès que quelqu'un se connecte et cetera tu reçois des mails qui te dit: «Ah! Attention vous avez, heu, vous venez de vous connecter à telle heure, et cetera, depuis tel, heu, endroit» mais, heu, ouais quand en tout cas comme on parlait surtout les pièces jointes voilà faut les, hem, si tu as des en gros dès que tu commences à avoir des doutes, il faut faire pause, tu te dis: «Alors qu'est-ce que je fais? J'ai un fichier qui est bizarre», ben tu peux l'analyser. Il y a plein de sites, heu, an d'antivirus qui existent dans lesquels tu peux, bah, télécharger ou plutôt téléverser la pièce et heu, l'analyser et si si tout est OK en général c'est que c'est bon. Voilà, mais on moi j'in j'insiste vraiment sur le côté tu sais, heu, urgence, heu, ou bien la peur, heu, «attention là si tu payes pas maintenant tu envois pas maintenant, ben, c'est fini».
Ah OK. Bah c'est ça. Ouais. OK. OK. Ouais. Ouais. OK, oui c'est ouais c'est ça, donc c'est vraiment en fait un sentiment derrière, heu, heu, qui qui t'angoisse quand même et, heu, mais, heu, par rapport ouais à tout ça moi je trouve que c'est il y a quand même, heu, beaucoup. Est-ce que tu connais des des sites où par exemple on peut aller, heu, vérifier si telle à tel telle ou telle adresse existe, heu? Comme si en fait tu tapes sur Google, sauf que tu es sur un site et ça dit: «Bah non attention, heu, adresse mail frauduleuse ou num numéro frauduleux».
Oui bien sûr, tu as tu as Virus Total qui est quand même très très connu dans le monde informatique, même, heu, que ce soit pour le les débutants, heu, ou les mêmes les experts, puisqu'il a quand même une très grosse base de données, qui en plus se met à jour, heu, très souvent. Donc, heu, tu es quasi sûr de trouver un truc, heu, voilà, heu, heu. Et puis, mmh, vraiment moi ce que je dirais, heu, ce que je donnerais comme conseil c'est surtout, heu, bah, c'est se sécuriser soi-même de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui ça suffit plus d'avoir juste un identifiant et un mot de passe. Maintenant il faut commencer à rajouter ce qu'on appelle la double authentification. En gros, heu, c'est, même si moi je connais ton identifiant et ton mot de passe pour X raisons, quelqu'un genre, heu, qui a regardé par dessus ton épaule, heu, dans les trans dans les transports en commun, ou bien tu t'es fait même on va dire hacker, c'est pas très grave puisque tu auras mis en place ce qu'on appelle la double authentification. En gros, une fois que tu as rentré ton identifiant, ton mot de passe, ça va utiliser un autre système pour confirmer, t'envoyer un SMS, avec un code que tu dois renseigner, t'envoyer un mail avec un lien où tu dois, heu, tu sais, confirmer. Ou bien parfois te poser des questions un peu plus précises genre, heu, tu sais, heu, heu, quelle est ta date de naissance ou bien, heu, des un truc, heu, secret que toi tu aurais renseigné.
D'accord, bah, je connaissais pas. D'accord. OK. D'accord. OK. Ouais. OK. Cliquez, ouais. Ah d'accord. OK, d'accord, ah oui bah je je connaissais pas encore ça, cette double, on va dire authentification. Et heu, dis moi après j'ai j'ai remarqué aussi que souvent heu, bah moi mes mes grands-parents ils sont quand même beaucoup touchés, heu, à cause d'appels frauduleux ou même, heu, heu, bah, de SMS frauduleux. Et heu, j'ai failli une fois avoir, heu, bah, une arnaque en fait, heu, au niveau de de ma grand-mère et heu et en fait on s'en est rendu compte mais, heu, juste a juste avant de cliquer quoi.
D'accord. Ouais, bah, là pareil en fait c'est pour moi en fait c'est c'est surtout que, un peu comme le travail de bouche à oreille. En gros, voilà aujourd'hui, déjà n nous, l l la jeunesse ou même les adultes on peut se faire avoir, alors que dire des personnes âgées qui sont quand même un peu décalées, heu, par rapport à la technologie? C'est normal ils n'ont eu, heu, ils ils découvrent que récemment alors que nous on a, on baigne un peu dedans depuis qu'on est, heu, qu'on est né on va dire. Bah je pense que pour moi c'est ça, c'est, faut vraiment avertir ses proches. Faut leur dire: «Ecoute, heu, heu, si tu reçois quelque chose et cetera, ça ne sert à rien, n'aie pas p» et en gros voilà, c'est, il faut vraiment, heu, prévenir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, faut avertir ses proches leur dire que faut pas paniquer parce que parfois c'est vrai, tu sais que tu reçois même des, hem, des trucs qui font vraiment peur par exemple, heu, tu reçois un mess un SMS, heu, de imagine, heu, parce qu'en plus ils ciblent un peu tu vois? Genre, heu: «Ouais je suis je je suis heu, maman, heu, j'ai peur, heu, je suis je suis, j'ai besoin d'a je je sais plus où je suis, j'ai besoin, est-ce que tu peux m'envoyer 50 euros là heu?» et et donc par, instinctivement tu sais, tu as l'ins l'instinct maternel, bah, la la mère ou le père va avoir peur. En général, tu pourras jamais parler directement hem, comment dire en mmh, à la personne tu vas tu vas échanger par SMS, donc, tu es dans le doute aussi, tu dis: «Mais c'est vraiment elle? Mais c'est vrai que c'est bizarre, elle est toujours pas rentrée». Parfois c'est des concordances où ils s'appuient sur ça et c'est pour ça que notamment, moi je dirais de mettre en place, heu, un une autre chose, heu, un autre, heu, un peu, heu, un autre conseil quoi, de mettre en place un un un genre un mot secret que que tu connais que toi et elle. Par exemple, heu, genre si tu vois ce genre de situation, tu vas demander: «Beh c'est quoi le mot secret?» et si la personne te répond heu, te répond pas ou te répond complètement à l'ouest alors que toi avec, par exemple ta fille, tu t'es dit, bah, le mot secret c'est cookie, bah tu sais que c'est elle ou c'est pas elle. Tu vois des des t des trucs de ce style-là quoi.
Mmh mh. Bah c'est ça. Ouais. Bah c'est ça en fait. À à la personne quoi, enfin à l'enfant, ouais. D'accord! OK! OK. Ah oui, bah je, bah, je je note un petit peu, parce que cette idée est vraiment pas mal. Après j'ai remarqué, moi heu, remarqué aussi que, heu, sur mon téléphone, maintenant, je faisais beaucoup plus, heu, plus avec les mots de passe mais directement avec l'empreinte digitale. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée pour, heu, pour se protéger un petit peu de, bah bah, de tout ça. Tu en penses quoi, toi?
D'accord. Oui, carrément. En fait, aujourd'hui de toute façon, tu as, bah, heu, l'empreinte digitale, qui est quand même quelque chose de très complexe et c'est diff c'est une c'est très, très difficile, à à usurper, hein? À moins à moins à moins de prendre le doigt de la personne. Mais, heu et sinon tu as aussi, d'ailleurs, notamment, le le le le le ski le Face ID hein, où ça va scanner tu vas scanner ton visage et heu, tu vas pouvoir t'authentifier. Et donc, ça c'est ça fait partie des moyens les plus sécurisés, aujourd'hui, heu, de pouvoir, heu, tu sais, te connecter, bah, avec ton visage puisque c'est quand même une empreinte unique. Heu, et pareil, pour ton tes em tes empreintes digitales. Donc, ouais! Je suis je suis complètement d'accord, c'est très sécurisé. Pour autant, aujourd'hui, par exemple sur un ordinateur, au travail ou dans dès que tu vas prendre ton ordi portable en voyage, il y a pas trop de Face ID. Heu, ou de d'empreinte digitale. En tout cas, il y a des ordinateurs qui l'ont, mais, c'est pas très, très avancé encore, heu, au niveau des ordinateurs. Donc, on retombe un peu toujours dans le la double authentification, ou bien, un gestionnaire de mots de passe, aussi simple que ça, pour moi c'est, heu, c'est, voilà, c'est la meilleure des choses, quoi.
Bah, c'est ça. hein? Ouais et de le Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, mais ce quand quand tu fais ça avec t le gestionnaire de mocepa de mots de passe, il est, certes, hein, complexe, mais comment tu fais pour l'enregistrer? Tu l'enre l'enregistres automatiquement et heu et derrière, bah, est-ce qu'on peut pas te le pirater aussi?
Ben, c'est quand même plus compliqué, en fait. Parce que tu as un seul mot de passe à retenir. C'est et comme on a dit, c'est vraiment un truc complexe. Tu peux faire heu, te faire ton propre poème ou ce que tu veux, c'est-à-dire une fois que tu vas le rentrer et ça va t'ouvrir ton coffre-fort et sur lequel tu vas pouvoir copier le mot de passe et le coller, sans jamais l'enregistrer. C'est ça aussi le le l'avantage. Parce que, sinon, si tu enregistres, bah, ça sert à rien. Il suffit que quelqu'un accède l'ordinateur, il peut il peut, heu, juste faire OK et se connecter avec tes tes identifiants. Donc, c'est un peu ça, le le le l'avantage, quand même, d'un gestionnaire de mots de passe. Et maintenant, tu as, franchement, tu as quand même beaucoup de bon f f faut commencer un peu, rentrer dans l'informatique mais tu as quand même beaucoup de plugins ou de, comment on appelle ça? De, heu, de d'additifs qui te permettre vraiment de faciliter cette connexion et encore une fois, de manière sécurisée, sans devoir, heu, faire un peu trop de copier-coller. Ça va directement se connecter à ton coffre-fort, en même temps, mais tout ça avec ton mot de passe sécurisé, d'abord, une 1re fois. Il faut toujours, heu, débloquer ta voiture, avant de pouvoir y rentrer dedans, à distance, par exemple, ouais. Tu c'est un peu ce système-là, quoi.
Ouais. Ah oui! OK. Mmh, bah, c'est ça. Voilà, bah, c'est ça, ouais. Ouais, OK. Oui. Ah, c'est c'est logique. Mais, après, je trouve, heu, quand même, que depuis, bah, de de nombreuses années, en fait, heu, ça a augmenté, en fait, de du de je sais pas, fois 10, fois 100, heu, ces faux messages, ou ces arnaques, quoi. J'ai l'impression qu'on est envahis.
Oui, non, mais, ca c'est carrément le cas. Aujourd'hui, heu, maintenant tu sais avec l'intelligence artificielle tout est, heu, automatisé. Donc, tu peux, heu- et c'est pour ça, heu, je pense que ça ét ça a été ton cas- heu, comme tout le monde, tu reçois des SMS de numéros que tu ne connais même pas du tout. Tu reçois même, des appels des appels, heu et parfois il y a personne à l'appareil. Et ben, en fait, tout ça, c'est une technique qui est utilisée pour, justement, savoir si le, hem, le le -le récepteur, est-ce qu'il est v heu, actif ou entre guillemets «vivant», voilà. Et c'est à partir de là qu'ils te mettent dans une autre base de données et pour tenter un truc un peu plus complexe. Mais, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, de toute fa après ça ça va être toujours être le jeu, tu sais, du chat et de la souris. Donc, l'essentiel, c'est, qu'aujourd'hui, il y a des applications qui peuvent te protéger, des applications qui te permettent de, tu sais, de détecter, hem, les les numéros bizarres et de directement, au moment, voilà, au moment où tu reçois un appel, il y a directement indiqué appel, heu, démarchage, heu, donc tu as même pas besoin de décrocher, tu vois? Ou ça le bloque carrément, heu, instinctivement. Donc, vraiment, l'essentiel, je pense que c'est, aujourd'hui, c'est de pas de c'est de rester calme, de pas trop paniquer, heu, de, dès que tu reçois un message, tu es jamais dans le rush, quoi qu'il arrive, surtout, dès que ça parle argent, heu, donc, voilà.
Il est là, quoi. Mmh mh. D'accord. Évidemment. Ouais, les spams, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Bah, en tout cas c'est c'est c'était vraiment super toutes ces informations. Ça me fait quand même un peu peur ce que tu me racontes pa pa par rapport aux à aux à hacker, au phishing, à tous ces mots-là un peu savants. Ouais.
Oui, après, non, mais, oui. Mais après che che c'est c'est compréhensible. Mais, après, c'est c aujourd'hui, on est quand même pas «bête» entre guillemets. On fait attention. On regarde, dès qu'on voit un truc louche, ben, on ignore, hein, ou bien on appelle directement, heu, l le truc concerné. Mais bon, je pense que voilà, il y a pas à avoir peur. Et puis, en tout cas franchement, heu, c'était cool de d'avoir cette conversation-là, avec toi. C'était vraiment sympa! Et ouais, voilà, su super su super sujet, quand même d'actualité.
Exactement. Ben, je te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces ces informations que tu as pu me donner en tout cas.